Saya sekarang ini sedang bingung ya, mmm, antara, mempertahankan properti dalam artian, rumah ya, saya kan punya rumah di Indonesia tuh, tapi, mmm, saya sekarang tinggal di luar negeri, dan sekarang saya juga sedang tidak ada pekerjaan. Sementara saya harus bayar maintenance rumah itu. Kemudian, belum lagi pajaknya, belum lagi, macam-macam deh. Belum lagi kan, biar bagaimanapun saya tetap harus, bayar orang kali ya untuk, eee, apa, e membay eee, selalu membersihkan rumah, tahu sendiri kan ya kalau, properti itu enggak ditinggalin, rumah enggak ditinggalin, kan hancur ya, apalagi di Indonesia. Dengan dengan apa namanya, kualitas kualitas bangunan yang kalau enggak di maintenance setiap berapa lama gitu, bocor lah, harus ada aja terus yang diganti, akhirnya saya ngerasa, rugi gitu. Nah, gimana ya, eee, kebingungan seperti ini kamu gimana ininya, ngelihatnya?
Mhm. Mhm. Ah, oke. Iya. E sebelumnya wajar sih ya kalau kamu merasa bingung terkait dengan properti yang kamu miliki terutama padahal ini adalah rumah, gitu ya. Rumah yang tidak kamu tinggali, sedangkan kamu sedang, e berada di luar negeri, seperti itu. Nah, tapi mungkin ada beberapa hal sih yang pingin aku tanyakan, kayak gitu. Ada, eee, apakah kamu ada rencana gitu ya untuk, e menjual gitu, rumah yang tidak kamu tempati itu, ataukah masih bingung nih mempertimbangkan dulu gimana enaknya, kayak gitu?
Iya, saya juga bingung makanya saya pengen banget gitu loh kalau dari sisi, eee, apa namanya, eee, eee, t kemampuan saya sendiri untuk menjaga rumah itu udah nggak ada lagi, gitu kan. Saya harus gimana ya bayar bayar pajak PPL-nya ya itu ya, tiap bulan gitu, kemudian harus ada yang maintenance, nanti minta lagi orang, sementara saya di luar enggak ada keluarga, itu bolak-balik. Aduh, e merepotkan rasanya. Kalau saya jual, pun nanti, eee, saya enggak tinggal di Indonesia, gimana gitu ya, mmm, sementara saya di luar negeri juga tinggal kos-kosan. <chuckles>
Mhm. Iya. Mhm mhm. Oke oke, aku paham sih ya kebingungan kamu yang kamu rasakan saat ini. Tapi kalau aku boleh tahu berarti rumah di Indonesia ini tidak ada yang menempati ya? Jadi itu kayak rumah kosong aja gitu?
Iya, rumah kosong, gitu.
Mmm, oke. Apakah selama ini tuh kamu nggak ada istilahnya kayak kepikiran gitu ya, mungkin ditempati dulu sama, keluarga, biar ada yang bersih-bersih, atau, bagaimana lah mungkin dikontrakkan atau dikoskan, seperti itu?
Iya saya juga sudah mulai rencana seperti itu. Adik saya datang kadang semi dua minggu sekali untuk untuk, eee, mengecek ya, mem ini. Cuman kan, kalau cuma datang mengecek kan, beda artinya dengan tinggal ya? Karena, e apa, keluarga saya juga ada rumah yang harus mereka rawat juga seperti itu. Nah, sementara, eee, apa namanya, kalau hanya dua minggu sekali dibersihkan, it itu ya mungkin bisa gitu, tapi kan, nggak sama ya kalau di dibersihkan saja dengan ditinggalin gitu. Dikontrakkan, keluarga saya memberi saran jangan dikontrakkan, rumah cepat hancur kalau dikontrakkan. Justru kan saya bingung, la lantas saya mas pemasukan dari mana untuk bayar, e maintenance-nya? Seperti itu.
Hmm hmm. Ah, oke aku mulai paham nih ya, e garis besar cerita yang kamu ceritakan tadi, terkait permasalahan rumah ini. Jadi kamu masih bingung nih akan diapakan gitu ya, rumah yang kamu miliki di Indonesia, sedangkan, eee, kamu ada rencana ingin dikontrakkan, gitu, tapi mungkin keluarga, eee, memberikan saran untuk tidak dikontrakkan terlebih dahulu ya? Karena mungkin takutnya nanti malah rusak ketika mungkin, si pengontrak juga tidak bisa menjaga rumahnya, seperti itu ya? Nah nah. Nah oke. Kalau aku boleh tanya lebih lanjut nih, kalau kamu ada kepikiran untuk jual, itu kira-kira kamu udah ada pandangan enggak sih kira-kira nanti, hasil penjualan rumahnya itu akan kamu apakan?
Iya. Iya. Nah, nah. Iya, nah itu. Iya. Iya saya berpikiran gini masalahnya, eee, pun kalau sa 1 ya, kalau saya mau kontrakan, mmm, kan harus ada yang awasi, rumah enggak dikontrakkan gitu aja. Nah kan saudara saya juga berpik saya berpikir lagi, kalau pun dikontrakkan minimal harus ada yang, eee, mungkin harus ada yang jagain juga gitu kan ya? Nah, itu juga kan, eee, mengambil energi juga pokoknya kalau bukan ini, pokoknya ribet deh. Kemudian, e udah gitu, eee, kalau saya jual sudah sudah pernah sih saya sudah pernah, eee, apa namanya, meminta saudara itu cuman pokoknya, iya, cuman saudara itu kayaknya juga fifty-fifty selalu seperti itu ya. Fase saudara saudara saya bilang, ngapain dijual? Nantikan ini, ini terus gitu loh, naik terus. Nah saya kan semakin bingung juga, nggak dikontrakkan, nggak ini, dijual juga nggak ada, apa namanya, eee, apa, nggak ada dukungan juga gitu kan. Harus dijual nanti, eee, saya berpikir, kalau saya jual saya mau, mungkin investasikan atau bagaimana, cuman saya juga enggak ngerti dengan dunia investasi seperti apa itu masih bingung juga, gitu loh, jadi sa gimana ya? <chuckles>
Menawarkan gitu ya? Hmm hmm. Paham. Hmm, mhm. Oke oke. Jadi mungkin seperti ini ya masalah yang kamu hadapi ini sebenarnya bukan cuma masalah rumah aja gitu ya, tapi mungkin ada beberapa hal pertentangan gitu ya, apa yang kamu inginkan dengan mungkin yang, eee, keluarga sarankan, seperti itu ya? Nah, tapi nih, eee, kalau aku boleh saranin, sebelum kamu istilahnya kayak memutuskan gitu ya nanti bakalan diapakan rumahnya, entah itu dipertahankan, dijual, atau mungkin dikontrakkan, aku sebenarnya lebih menyarankan bagaimana kamu itu bisa kayak, eee, mempertimbangkan sesuai dengan pemikiran kamu pribadi dulu. Karena, mau tidak mau rumah itu adalah rumah, eee, milik kamu, seperti itu. Mungkin keluarga pingin gitu ya, memberikan saran, masukan, supaya kamu juga istilahnya tidak menyesal ya dengan keputusan yang kamu ambil gitu ya, biar kamu juga ada gambaran. Tapi balik lagi gitu ya, kuasa yang paling utama gitu, yang berhak atas rumah kamu itu adalah kamu sendiri, seperti itu. Jadi mungkin yang bisa kamu lakukan terlebih dahulu adalah, menimbang ya, menimbang, eee, sisi positif dan juga negatif, eee, terkait, eee, keputusan rumah ini. Misal, mau dijual, itu sisi positifnya apa, negatifnya apa. Misal mau dikontrakkan sisi poti positifnya apa, negatifnya apa, dan mungkin ketika mungkin kamu tetap memutuskan untuk dipertahankan pun, itu pasti juga kan nanti ada sisi positif dan negatifnya. Kalau kita hanya fokusnya pada sisi negatif, semuanya ada sisi negatifnya. Tapi, pasti juga ada gitu ya sisi positif yang mungkin bisa kayak membuat kamu lebih condong ke arah mana, gitu ya. Misal, eee, sisi positifnya lebih banyak nih ke arah yang akan banyak manfaatnya ketika aku kontrakan gitu, daripada mungkin, eee, dijual atau dipertahankan atau mungkin keputusan yang lain itu sebenarnya yang mampu menimbang itu adalah diri kamu sendiri, gitu. Meskipun ada masukan dan juga saran dari keluarga kayak gitu, tapi tetap kamu punya hak ya, hak besar dan itu paten gitu ya, bahwa keputusan itu adalah milik kamu sendiri, kayak gitu.
Iya. Mmm, ya. Iya. Itu ya? Iya. Iya begitu ya, mungkin ya? Cuman kalau, ini mungkin sebenarnya adalah persoalan, antara menimbang-nimbang ya, bahwa saya kan juga tidak mau, eee, jauh dari masalahnya seperti ini, saya kan belum ada anak ya, saya belum ada anak. Jadi saya akan se berpikiran se mmm, masa depan saya itu saya akan nanti ha mau kembali ke Indonesia dan tinggal di Indonesia. <chuckles> Saya enggak mau tinggal selamanya di luar negeri. Saya pengen nanti pensiun, udah enggak ini, saya pengen pulang ke Indonesia, dan pengen dekat dengan keluarga, gitu. Itu lagi masalahnya. Cuman, iya, gimana ya, mmm, cuman, untuk saat ini gimana caranya untuk memaintain rumah itu, kalau tidak ada penghasilan, gitu loh. E sementara saya aja di luar negeri juga kontrak kan, dan saya belum dapat pekerjaan di luar negeri, jadinya, e saya berpikir, gimana ya kalau saya jual saja kemudian saya mmm, saya pakai, uang rumah itu untuk sementara hidup di luar negeri sambil saya mencari pekerjaan, nah nanti balik Indonesia, ya dengan uang yang ada saya mungkin, ya, hidup sederhana balik ke Indonesia seperti itu. Kalau perlu nanti, ya cuman cari yang, eee, rumah mungkin yang 1 kamar atau 2 kamar saja mungkin ya, kali ya. Tapi saya juga tidak mengerti, karena bisa jadi setelah saya kembali ke Indonesia harga rumah juga pasti akan lebih mahal lagi ya?
Hmm. Hmm. Mmm, mhm. Oke. Ah, oke oke. Mhm mhm. Iya, benar benar benar. Iya sih aku paham juga sih dengan pemikiran kamu ya, bahwa mungkin, e suatu saat kamu pasti pingin lah ya balik lagi gitu ya ke Indonesia, pulang kampung lah ya istilahnya, kayak gitu. Nah, mungkin ada beberapa hal juga ya, kalau aku boleh saranin karena mungkin, eee, kamu sudah mengerti bahwa nanti pasti harga properti itu akan semakin mahal, kayak gitu ya. Eee, kalau aku rasa sebenarnya opsi dikontrakkan itu adalah opsi yang mungkin menurut aku paling relevan ya, kayak gitu. Soalnya apa, meskipun mungkin ada beberapa hal gitu ya, perlu diperbaiki setelah ada yang, e mengontrak ya. Mungkin enggak selamanya orang ngontrak itu kan, eee, apa ya, aware atau mungkin mau menjaga, e tempat kontrakannya seperti itu, tapi kamu ada pemasukan gitu loh. Ada pemasukan dari hasil kontrakan itu, seperti itu. Jadi kamu, eee, istilahnya mempercayakan kepada si pengontrak untuk menjaga rumahnya sekaligus kamu juga dapat penghasilan. Ketika mungkin ada beberapa hal yang perlu diperbaiki gitu ya, misal dari, eee, rumah kontrakan itu setelah dikontrakin, eh ternyata ada bocornya, ada rusaknya ini, nah uang dari kontrakan itu juga masih bisa gitu ya, istilahnya untuk menutup beberapa hal yang perlu diperbaiki dari rumah. Jadi, eee, rumah tetap ada penghuninya, seperti itu, kamu juga bisa mendapatkan manfaat gitu ya. Nah mungkin, eee, sisi kayak apa ya hal preventif yang perlu diperhatikan mungkin seperti perjanjian kayak gitu ya. Misal di awal gitu, ketika mungkin ada kerusakan ketika si kontr pengontrak menempati ini tanggung jawab siapa? Misal ini tanggung jawab si pengontrak. Pokoknya selama dia kontrak, apa yang rusak, apa yang apa itu, e yang ngontrak yang membaiki, kayak gitu. Jadi biar sama-sama enak gitu ya, tahu gitu ya batasnya si pengontrak harus ngapain, kamunya juga, eee, memantaunya itu enak, karena ada surat perjanjian di awal, kayak gitu. Nah hasil uang kontrakannya itu mungkin bisa dibayarkan untuk, apa namanya, kayak pajak tahunan, atau mungkin biar kalau ada perlu perbaikan atau apa dari rumah, itu tetap bisa dipakai. Jadi kamu tidak perlu mengeluarkan uang pribadi gitu ya, istilahnya propertinya itu terus bisa menghasilkan. Seperti itu sih.
Iya. Oh gitu ya? Ya. Ya. Iya. Oh begitu? Iya. Heeh. Wow begitu ya? Iya iya terima kasih sarannya ya, e saya akan coba-coba dulu, mmm, semoga bisa, eee, menjadi bahan pertimbangan nantinya, apakah saya, eee, hidup sederhana saja dengan, eee, mempertahankan properti atau menjual. Tetapi saran kamu, itu sepertinya, eee, sangat masuk akal dan mungkin bisa saya coba.
Mhm? Ah oke, terima kasih ya sebelumnya karena kamu udah mempercayakan cerita kamu gitu, masalah kamu ke aku, dan semoga beberapa saran ini juga bisa jadi masukan ya, yang bisa kamu pertimbangkan untuk, eee, menyelesaikan permasalahan kamu terkait dengan properti ini. Oke semangat ya? Sampai jumpa!
Iya. Iya, ma makasih ya. Baik, sampai jumpa.